آآ، هاقول لِك إيه
أي أكلة شارع مثلًا، آآ في برضه مطاعم مثلًا، في ك عربيات بتبقى مثلًا كشري، في مطاعم بتبقى كشري زي أبو طارق مثلًا الحاجات دي بتحس فعلًا بفرق؟
آه، يعني هو هو كشري هو هو الكشري هاقول لِك، الكشري اللي كلته على العربية رغم إن عربيات الكشري قليلة في مصر يعني، بس طبعًا ما حضرتش العربية بتاعة أبو طارق بس كلت على عربيات كشري يعني تقريبًا في عربية كشري في إمبابة كده عند موقَف كنت رايح عند واحد صاحبي كلت عندها في مر
إمم. آه، آه. إمم.
ما حسّيت دي ليها طعم والمطعم ليه طعم على فكرة، يعني عربية الكشري آه، ما م يعني دي تجربة ودي تجربة تانية، سبحان الله ما أعرفش كل واحد ب
آه. فعلًا. طريقة التسوية طيب والّا إيه، يعني كان إيه المختلف؟ إمم.
مش عارف مش عارف رزق يعني ده سر الرزق أو سر ال الواقفة في الشارع، يعني أنا ما فيش حد كلت عنده على عربية طعمه زي المطعم آآ، طعمه زي البيت، يعني أم بيت إحنا باجيب أنضف حاجة وأحسن حاجة ومش عارف يعني أنا لو جبت أنضف كبدة وأنضف بصل وطماطم وفلفل ومش عارف إيه وكده وعايز أعمل الكبدة الإسكندراني اللي هي العربية دي وأجيب أنض وأنضف حاجة لأ مش قبل كده، مش لازم أجيب
اهم. إمم. إمم. مش هتعرف. إمم. ما أنت عشان جايب أنضف حاجة، مش هتطلع هي، هي. <laughs> ما أنت عشان جايب الكبدة بلدي مش هتطلع نَفْس الطعم طبعًا.
<laughs> <chuckles> طَب هاقول لِك على حاجة بالمناسبة دي، أنا جيت في مرّة سألت الراجل بتاع عربية الكبدة قُلت له "أنت بتجيب الكبدة منين؟" وَصف لي المكان في العَتَبة كده سوق ودخلت وبتاع وفعلًا جبت الكبدة وأنا سادد مناخيري، آه.
إمم. في العَتَبة، في العَتَبة، كبدة من العَتَبة؟!
آه، يعني تقريبًا هي كدة جملة تر <laughs>
مش هر بيبيعوها إزاي دي، بالطِن والّا إيه؟
ورُحت ورُحت ب بيبوعوها ب فعلًا بلوكّات كده كبدة تحسّي إن أنتِ يعني آه، يعني ورُحت فعلًا جبت منها وبتاع وعملتها وما طلعتش برضه هي، هم ليهم المشكلة
يا نهار أبيض! أيوه، المشكلة مش في الك هم بيحطّوا توابل كتير تقريبًا.
آه، حطّيت توم وحطّيت توابل وحطّيت خل وقلبت ريحة العمارة على الفاضي، فاهم وما <laughs> والكلاب طلعت عن
آه. <chuckles> طَب وإيه طعمها ما كانش قريّب حتى شوية؟
لأ، كانت كانت حلوة بزيادة، أنا عايز ال عايز الطعم بتاع الشارع ده. <laughs>
أيوه. في حاجة غلط يا جماعة، الطاسة اللي بيستوي فيها الكبدة هي الس هي السبب، اللي فيها الطعم، هي اللي فيها النكهة.
آه، في بالضب لدرجة إن أنا فكّرت بقى إن إيه، حد ياكُل مثلًا في الطبق وما غسلهوش مثلًا زيّه وأشوف يمكن هو اللي بيعمل، هو اللي بيعمل الطعم ده هو اللي بيفرق. ما آه، يعني فهامشي آه، هامشي بكل الخطوات كده بكل الحاجة عشان يطلع الأكل بنَفْس الطعم ما فيش لأ، بجد برضه.
<laughs> خلّينا نعمل زيّك، نغطّس الطبق في شوية مَيّة ونطلّعه. إمم. بس ما فيش لأ. طَب ما جرّبتش مثلًا أكلة تانية في البيت مثلًا المشكّل ده مثلًا آه، عملته في البيت؟
الكشري. لأ، الكشري. آه. فاهم، هو ال
طَب حلو إيه، طلع طعمه إيه؟
ما ما رُز بالمكرونة فاهم، مش طعمه كشري.
أ فعلًا؟ <laughs>
فاهم، فين الكشري طيب يا جماعة، <chuckles> فين الكشري؟ مش جاي لأ، هم ليهم طريقة المحلات بتاعة الكشري كمان بالذّات بالعدس وال والبصل كده. بيعملوهم بطريقة والرز اللي بشعرية اللي هو بيطلع مِفلفِل وهو فيه الشعرية ده ما أعرفش إزاي، تمام؟
ما فيهوش أصلًا طعم كشري، ما جاش خالص؟ إمم. أيوه. إمم، إمم.